Хочу сегодня с тобой обсудить такую тему, да вот, как мне справляться, а, с давлением от общества и стереотипов. Потому что, вот, когда я начинаю анализировать вообще, что происходит и что влияет на моё поведение, поведение, как бы, моих родственников, да, ну тех людей, которые, как бы, <chuckles> ну их решения тоже влияют на мою жизнь, да. Э, я вижу, что в большинстве своём это действительно вот какие-то стереотипы, да, которые прям а, навязаны, как мне кажется, со стороны, да, вот как-то они навязаны ещё, наверное, с, э, каких-то
Мгм, мгм. Ну, понятно. Мгм. Мгм.
вот таких там старших людей, да, вот они любят, э
Мгм. Мгм. Старшее поколение, да?
Да, да. То есть, э, со старшего поколения, вот такие вот, э, как будто бы нам указывают, когда замуж надо выходить, когда детей рожать, сколько надо, чтобы было детей в семье, а, как вообще жить, кому как указывают, да, вот сколько, <chuckles> э, сколько спать, сколько есть и так далее. Ну, то есть, как ну Я вот чувствую это давление, и мне это так не нравится, и мне вообще не нравится, когда этот, вот н н не знаю, вот мой муж очень сильно, да, подвержен вот этим стереотипам, и меня прям это раздражает очень сильно, да, как будто бы своего мнения нету. И хотела бы вот, э, знаешь, спросить такой совет: это вообще всё-таки стоит, да, подвергаться вот этим э, вот этому давлению или как-то сопротивляться?
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. Ну, я тя понимаю, действительно тяжело, когда вот есть, вот особенно старшее поколение, да, особенно если это близкие люди, и тяжело как-то, с одной стороны, не прислушиваться к ним, да? А с другой стороны кажется, что, вроде бы, когда прислушиваешься, то ты ж как-то себя, да, там м меняешь, не так, как ты хотела бы. Давай попробуем, да, на эту ситуацию посмотреть, и я думаю, что мы какой-то вариант можем с тобой найти, который может тебе помочь. А вот, а, можешь ли ты для себя, м, подумать и ответить на вопрос: вот когда вы, э, чувст ты чувствуешь вот это давление чаще? Есть какие-то, может быть, закономерности?
Да. Да. Давай. М, чаще, когда, конечно же, э, стоит, да, принимать какие-то вот, э, такие глобальные решения в жизни, да. Э, ну, вот сейчас, например, да, вот я чувствую это, а, в том плане, что я хочу переехать в квартиру, потому что мне сложно ухаживать за домом, потому что дом- это, как бы, э, большие расходы, расход денег, расход времени, да? Квартира- это намного проще. Но вот здесь, где я живу, вот такой стереотип, что квартира, ну, может, не у всех, но вот у моих, э, у мужа и е е его родителей и так далее, да?
Мгм, мгм. Мгм. Мгм, мгм. Ага ага.
Что вот квартира- это для каких-то студентов, что-то несерьезное, а вот дом, ага! Это, вот, как будто бы уже там семья, вот и
На века, да, наверное? <chuckles>
Да, да, да. И и я вот как-то не могу их переубедить вот с с этими стереотипами, да, вот, что на самом деле квартира- это намного дешевле, комфортнее, удобнее, безопаснее и так далее, да.
Мгм. Мгм. Ну да, это тяжело. Мгм.
И вот. И и они, вот, у, прям указывают, <chuckles> вот, как как мне надо, вот, поступать в этой ситуации. Я, ну, никак не могу, вот, до сих пор сломить, э, волю моего мужа, да, к этому.
Мгм. Мгм. Я понимаю, действительно. А получается, что вот, а, ты говоришь, что родственники мужа- это, вот, ты чаще всего именно от них чувствуешь это давление или там твои родственники или близкие тоже тоже в этом замечены?
Ну, так как я живу здесь, да, и приходится, а, так сказать, ну, по по жизни, да, так, э, с ними больше контактировать, конечно же, я чувствую сейчас от них давление. Но когда я жила в Украине, от моей мамы я чувствовала намного больше давление.
Мгм. Наверное, потому что мама ближе, да, может быть, <chuckles> соответственно, с ней общение как-то и больше, и ка и немножко глубже, да, с точки зрения давления. Ага.
Вот. Да. То есть. Да. Да. Эт свёкры, да, они еще более такие тактичные. А моя мама <laughs> не страдала так там, поэтому, э, там было очень много давления, но это в прошлом, да, то есть там было постоянно давление, когда замуж выходить, тоже такие глобальные вещи, вот, да, вот там на меня, на сестру, вот, а, на это всё.
Ага. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Мамы, они такие, могут и немножко подавить. А вот скажи, пожалуйста, вот ты замечала вообще вот подобное давление, вот ты щас 1 пример привела с, э, квартирой и домом. А вообще вот если в целом говорить, а вот эт как это влияет там, может быть, на твои чувства, на твое поведение или на твое принятие решений?
Да. Ну, на мои чувства- я очень часто это воспринимаю как манипуляцию. Ну, допустим, мне почему-то пытаются все внушить, что я т ну, что-то должна бедным людям, вот честно. Ну, и я вот, э, раньше действительно как-то вот, э, старалась кому-то помогать, да, и всё вот, э, в этом плане. А сейчас я вот чувствую это давление, да, вот как будто бы если там хотя я тоже там не какой-то богатый человек. Да, и мне прям навязывают, что вот богатые плохие, бедные хорошие, и я прям должна, вот что-то им, э, как бы прям обязана. И это вообще вот как мн мне очень обидно, что это в моей голове, знаешь, как-то вот убивает вот эту идею благотворительности от души, да?
Мгм, мгм. Это обязанность, да, получается, так?
Ну, то есть. Это же замечательно- помогать людям, но когда вот прям так манипулируют и давят, это прям, ну, не хочется уже. И мне очень обидно, что во мне убили вот это желание уби ну, помогать.
Мгм, мгм. Конечно. М, мгм. Мгм, я понимаю, действительно, это очень неприятно, и получается, что ты ты такие неприятные чувства испытываешь там, где вроде бы нужно что-то хорошее делать и пытаться хорошие чувства испытывать. А скажи, пожалуйста, вот, ну, я так понимаю, что эти ч ситуации какое-то время уже возникают там с периодичностью, а пробовала ли ты как-то с ними справиться?
Да. Да. Да, я постоянно спорю, я постоянно вот <chuckles> доказываю свою правоту, на самом деле стереотипов какое-то огромное множество. Но опять же, вот этот стереотип, что все богатые плохие, а все бедные хорошие, я почему-то вижу вот, ну, как бы наоборот происходит. Ну и вообще, как бы нет такого какого-то, э, вот закона, да, что кто-то плохой, а кто-то хороший, там есть плохие, там хорошие. Но так как всё-таки да, всё-таки у богатых жизнь попроще, да, и они, ну, жизнь их не вынуждает делать какие-то плохие поступки, в отличие от бедных людей, да. Вот когда там, ну там что-то такое вот, прям, а, неприятное, да, приходится им делать ради, э, денег. Ну, как бы получается, что от бедных намного больше вот таких плохих поступков, да, вот в силу, опять же, жизненных обстоятельств, тру трудно судить, да, но вот это навязывание этого стереотипа мне не нравится вообще.
Да-да-да. Мгм. Мгм. Ну да, да-да. Мгм. А скажи, пожалуйста, пробовала ли ты с ними говорить об этом и как они реагируют? Ну то есть, если аргументированно как-то говорить вот, например, на этом примере или на примере там того же жилья, да, что все-таки, ну, там дом- это просто, ну, получается, что нерационально, да. То есть ты как раз, а, тратишь свои средства, свое время на то, чтобы поддерживать, э, какую-то репутацию, которая стоит, наверно, дороже, э, чем, ну, стоит на это тратить деньги. Вот вот если с этой, ну, с этой или с какой-то там точки зрения, с которой ты там разговаривала, а, пробовала ли разговаривать, получается ли, ну, наверно, не получается, да, убедить, раз этот вопрос еще еще стоит.
Да. Не получается ничего, точно так же вот как у моего мужа есть дом, а, э, на берегу, да, там в Акапулько, возле Акапулько. И этот дом стоит <chuckles> годами, пустует, да, разваливается, там за него надо платить налоги, и я тоже не понимаю вот этой логики. Во знаешь, вот это: вот моя мечта- дом у моря, и толку от этой мечты, которую ты платишь налоги, он разваливается, потом ты продашь его дешевле, да? То есть я ему объясняю, что, а, ну проще продать этот дом, отложить эти деньги, и там хватит на 20 лет какие-то в разные отели ездить, отдыхать, чем вот это 1 место, куда-то ты едешь, потом вот это приезжаешь, начинаешь убирать там, потому что там где-то что-то, ну, понимаешь, да, когда дом пустует. Или вот надо как-то там, э, пытались сдавать, там еще больше проблем, да, с этими жильцами, потому что приезжают туристы, которые, ну, обычно веселятся и так далее, да, и там оставляют огромные бардаки, там еще дороже потом это всё ремонтировать. Ну, то есть, э, вот, э, знаешь, такой чемодан без ручки, и тоже вот этот стереотип: "Это же дом у моря". Ну и и смысл от этого дома вообще никакого, только убытки. Я не могу убедить тоже продать его.
Мгм. Да, конечно конечно. Мгм. Мгм. Конечно. Мгм. М. Мгм. Мгм. Не получается, да? А вот если, вот допустим, на этом примере как-то попробовать его, не знаю, вот, ну, по п покрутить, там, может быть, там предложить, ну вот, например, здесь альтернативу: что да, дом у моря, ну, может быть, для него это, знаешь, как это какая-то такая, судя по всему, важная ценность, да. Ну, судя по тому, что человек-то, э, не продает, наверное, ему это важно. И, наверно, может быть, ты понимаешь, почему это важно. Вот, может быть, попробовать его как-то, ну, располовинить. То есть, ну что, да, дом у моря- классно, а давай попробуем, например, купить меньше или ближе, или как-то там какой-то еще вариант. Ну то есть вот как-то его оставить, сам стереотип, потому что, наверно, тяжело бороться, да, там, если у человека там, можно сказать, ценность. Ну мало ли, там, в другой культуре бывают там свои ценности, да, которые там тебе могут показаться странными, да, так же, как, наверное, какие-то твои ценности точно так же кажутся странными, может быть, ему, да. Не знаю, есть или нет, но возможно такое. Вот, может, здесь как-то чуть-чуть поработать: то есть оставить, как это, стереотип и ценность- дом у моря, но сделать его, э, меньше и дешевле. Вот такой вариант возможен?
Да. Да. Возможно. Ну, тут тоже, знаешь, надо подумать, конечно, может, действительно у уговорить на что-то другое. Там, ну, хотя бы квар Опять же, если это квартира, по крайней мере, это, ну, <breath> это легче сдавать.
Кстати, да, квартира у моря, то есть всё ещё у моря, но квартира.
Да. Да. Да да, если квартира, её опять же, да, там на там тоже намного проще сдавать, там вот это всё, э, и так далее. Да, вот здесь, наверное, в эту сторону можно подумать, то есть оставить всё-таки людям их стереотипы, да, что дом у моря- это что-то, э, полезное.
Ну, наверное, да. То есть я вот не знаю какой-нибудь такой пример из твоей жизни, который тоже тебе кажется очень важным, а там со стороны людям может казаться: "Да ну, это какая-то". Ну то есть, а, понятно, что со стереотипами и с давлением очень тяжело работать, но, возможно, здесь можно находить какие-то компромиссы, да, которые будут и тебе там понятны и близки, и им. То есть всё-таки, ну, тяжело людей, наверное, менять, там п такой, да, и, наверно, если человек не хочет поменяться- не поменяется. И вот найти что-то среднее, может, что-то такое тебе могло помочь.
М. Да. Да, я думаю, что действительно, может, н не стоит, да, вот прям уже менять стереотипы под себя как бы. Возможно, вот ты права. Стоит оставить и нь и и перестать бороться, да, на самом деле.
Ну, вспомнить про свой какой-нибудь, знаешь, когда у тебя возникнет ситуация, ты скажешь: "А вот дом у моря, вот, а мне вот тогда вот это, не знаю, что там, дача, или что может быть".
Да. Ну да, да. Слушай, спасибо тебе большое за поддержку, за совет, я обязательно над этим подумаю. Спасибо.
М, да, тебе тоже удачи, всего доброго.
Пока.